देखिए अ, ब इंसान के जीवन में हर तरह की परिस्थिति आती है, उतार-चढ़ाव होता है अ, ब कभी खुशी रहती है, कभी गम रहता है। लेकिन अ, ब कभी-कभी ऐसा भी होता है ना इंसान, किसी ना किसी चीज़ से डर जाता है, और वो किसी भी चीज़ से अ, किसी भी चीज़ से हो सकती है। शायद अ, किस कोई खौफ़नाक चीज़ देख ने स की वजह से या भविष्य को लेकर उम अ, या मान लीजिए कि अ अ, परिस्थिति को अ, सँभालने में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कभी अ, ए ऐसा हुआ कि आपके साथ, कि आपको किसी भी चीज़ से डर लगा हो और उससे निपटने के लिए आपने क्या किया? आपका कोई निजी अनुभव है तो साझा कीजिए।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल मतलब अ, डर तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं और बिल्कुल सिखाते भी रहते हैं। और ज ये कह ले कि जो ब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर रहा, वो था करियर शिफ्ट करने का और अ, ये और ये कह लें कि बड़े ही उस समय मैं एक अंतरद्वंद में फँसा था।
हुँ, हुँ, हुँ।
तो अ, बात ऐसी थी कि मैं इससे पहले स्पोर्ट्स में था और स्पोर्ट्स भी मैंने ऐसे ही चालू कर दिया था कि मुझे पता चला कि ऐसे जॉब में, आगे एडमिशन में और चीज़ों में फायदा रहता है और ये कह लें कि मुझे ना मतलब कुछ फिजिकल ही करना था, अपनी ज़िन्दगी में मतलब मैं बैठने वाला जॉब नहीं करना चाहता था, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं एसी के नीचे कुर्सी पे बैठा हूँ और लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, नहीं।
अच्छा। हुँ, हुँ। जी।
तो हाँ, तो इससे और हम मेरे तमाम जो दोस्त थे वो सब स्पोर्ट्स वाले थे, तो बिल्कुल एक संगति का असर आता है, तो वो भी ऐसे ही थे। तो और वो आज भी मतलब वैसा ही उनको जो था वो वैसा ही कर रहे हैं, उन्हों उन्होंने ऐसी जॉब नहीं पकड़ी है। तो मेरे साथ भी ऐसा था लेकिन हुआ ये कि अ, ये कह लें कि एक कहीं न कहीं मेरे अंदर भी छुपा मेरा पैशन था, तो अ, जो कि एक्टिंग का था। अ, लेकिन हुआ ये कि उस समय इ इतना नॉलेज नहीं था कि क्या है? कैसे करते हैं? तो वो ही वो पैशन दबा ही रह गया लेकिन जब उसके बारे में नॉलेज हुआ और फिर मुझे थिएटर के बारे में पता चला और पता चला कि मैं यहाँ पे अ, एक्टिंग कर सकता हूँ। तो फिर ये कह लें कि उस समय थोड़ा-सा मैं द्वंद में था क्योंकि जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था वो स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया था। अब ऐसे में दोनों चीज़ें कैसे मैं मैनेज करूँ? तो बिल्कुल अ, एक ये था, फिर लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं मतलब शिफ्ट होता गया और ये कह लें कि, जो सबसे बड़ा डर था मेरे अंदर वो ये था कि मैं अपने पिताजी को ये बात कैसे बताऊँगा?
बहुत सही है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठ अच्छा। हुँ, हूँ, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये ये अ, सबसे पहली बात तो ये समझने कि कोशिश करूँगा अ, जब आपने अ, आपने आपको इस चीज़ का एहसास कब हुआ कि आपको एक्टिंग करनी है? अभिनय करना है पहली बात। और दूसरी बात ये कि अ, जब आपने अ अ, मन ही मन सोचा या अ, खुद एक फैसला अ, लिया कि आपको अभिनेता बनना है, तो अ अ, जब आपके मन में ये डर सता रहा था कि अ, अपने अ, पिताजी के सामने आपको है ना, आपने इस करियर के स्विच के बारे में बताना है, आपको एक अलग दुनिया में जाना है, प्रवेश करना है। इसमें सहमति अ, मिलना है या उनकी जो हामी चाहिए, तो तो इस इस चीज़ को अ, आप किस तरह से पार किए, क्या लगा आपको, क्या-क्या चुनौतियाँ आई आपके सामने?
जी, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। अ, जी, सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में पता चला, मतलब मैं कैंप में रहता था एक, सीपीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स जो होते हैं वहाँ पे, और पास ही में एक भैया रहते थे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने ब बताया कि, "मैं ऐसे प्लेज़ करता हूँ।" और एक रिकॉर्डेड प्ले दिखाया, और खुद को दिखा रहे थे कि बथा ये रहा मेरा एक्ट, ये, वो। तो वहाँ से मुझे थिएटर के बारे में पता चला और ये कहें कि एक थोड़ी-सी अंदर से मैं मतलब जिज्ञासा हुई जानने की, क्या है। तो वो पहला मतलब ये कह लें कि जो मेरा और अ, त रंगमंच का सामना था, वो ऐसे हुआ। और फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा मतलब उनसे पूछा भी और थोड़ा-बहुत ज्ञान भी लिया, और उन्होंने भी कहा कि मतलब अ, "तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ दिखती भी हैं।" क्योंकि मैं ये मज़ाक-मस्ती में काफ़ी थोड़ी ऐसी आवाज़ें निकाल देना, है ना अ, और ये सब चीज़ें कर लिया करता था, तो उनको लगता था ये नहीं है कैपे कैपेबिलिटी तो है। तो फिर <clicks tongue> वहाँ पे उन्होंने बताया कि, "कॉलेजेज़ में ड्रामा सोसाइटीज़ होती हैं, और ईसीए के थ्रू भी एडमिशंस होते हैं, तो तुम उज़ वो कर सकते हो।" तो मैंने सोचा कि अ, और उन्होंने बताया कि, "हमारे कॉलेज का भी ईसीए जो सोसाइटी है, वो अच्छा है।" तो मैंने ईसीए के थ्रू वहाँ पे ना मतलब फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन ये कह लें कि मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे स्टेज फियर भी था।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा।
अ, मतलब हाँ। तो मैं वो इसी के थ्रू तो नहीं देने गया वहाँ मतलब और मेरा दूसरे कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही, उसमें मेरा एडमिशन हो रहा था, स्पोर्ट्स कोटे से, मतलब हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने वहाँ रहने का फ़ैसला किया। तो उ उन्होंने कहा कि, "ठीक है अ, कोई बात नहीं। लेकिन हर मतलब कॉलेज की सोसाइटी होती है, तो तो उस कॉलेज की भी सोसाइटी होगी, और तुम मतलब काम कर सकते हो, वहाँ पे भी।" तो फिर ना, वहाँ पे अ, हर साल एक प्ले होता था, और बाहर से एक अ, ड्रामा टीचर आते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट। तो वो एक नाटक करवाते थे। तो उनके साथ, वहाँ पे मैंने, जो है, पहला नाटक किया, जसमा उड़न। और वो ये कह लें कि प शुरुआत हो गई थी मेरा मेरे अभिनय की, मेरे अभिनय करने की। जी।
हुँ, हुँ। जी। क्या बात है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, तो आपने जो अ अ, प इस कला के क्षेत्र में आपने प्रवेश किया, आपने अपने पिताजी को किस तरह से एनकाउंटर किया? क्या बताया? उनको किस तरह से आपने अपने समर्थन में लाया?
हुँ, हुँ। अ, जी, बहुत ही मतलब ये कह लें कि मैं अ, पहले तो करता रहा और ये मेरे अंदर ज़हन ये चलता रहता कि, "कैसे बताऊँगा, कैसे बताऊँगा?" और ये डर भी और डर मुझे खाए जा रही थी अंदर से। और वो डर अ, मतलब 2 साल लगा दिए मैंने बताने में और मैं, ये कह लें कि हाँ, मैं ये कह लें कि जो मैंने लिया था, मैं उसमें फ़ेल होता रहा और उम, मतलब मैं पढ़ाई तो दूर हो चुक हो चुकी थी मुझसे। फिर मैंने कहा कि ना, अगर मैं ऐसा करता रहा ना, तो म यार, थोड़ा-बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी, और मुझे इसी बीच ये भी पता चल चुका था कि थिएटर का एक कॉलेज है, जहाँ थिएटर से ही ग्रेजुएशन होता है, जो कि इस सिटी से सिटी में है। तो मैंने कहा कि उम, "ये तो पसंद का है, यहाँ जाया जा सकता है।"
जी। अच्छा! बाप रे! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
तो फिर मैंने एक दिन अ, मतलब वही रात में फ़ोन किया और मैंने पिताजी को बता दिया कि अ, मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो वो बहुत गुस हाँ, गुस्सा हुए और उन्होंने मतलब ये कह दिया कि, "जो करना है, करो। मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, देने के लिए।" <chuckles> हाँ, मतलब ऐसे तो ऐसे नहीं बोला था, वो तो बड़े ही कड़क आवाज़ में बोला था। तो उस समय तो, मैंने कहा मेरी सिट्टी-बिट्टी गुम हो गई, मैंने कहा, "मुझे कुछ करना पड़ेगा और साथ में ये भी करना पड़ेगा। अब जो है ब कि बेटा, अब खुद के पैरों पे खड़े होने का समय आ गया है।" तो मैंने कहा, "अब शायद कॉलेज में तो जाना नहीं हो पाएगा। देखते हैं, क्या कर सकते हैं।" लेकिन हुआ ये कि अगले दिन फ़ोन आया और फिर उन्होंने अच्छे से बात किया और समझाया कि, "ऐसा भी नहीं था कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी, कि तुम कर नहीं सकते थे।" फ फिर हुआ कि चलो, ठीक है। तो फिर उन्होंने यही कहा कि, "क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो? अ, मैंने फिर बताया उनको कि अ, "एक कॉलेज है यहाँ पे, और वो थिएटर की पढ़ाई है, और मुझे ये पढ़ना है।" तो उन्होंने कहा कि, "ठीक है, जाओ, पढ़ लो।" मतलब बेमन से कहा, ये कह लें कि, "तो ठीक है, जाओ, कर लो।" तो इस तरीके से, जो है, ये अ, इस डर से मैं पार हुआ। लेकिन कहीं न कहीं, वो एक वो होती है ना कि अ, अंदर रहा ही उनके कि, "क्यों ही कर रहा है?" तो मेर मुझे वो चीज़ भी थोड़ा अ, मतलब खाती थी अंदर से। जी।
अच्छा। <laughs> हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, समझ में आ रहा है। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह! बहुत अच्छी बात। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, अच्छी बात है कि देखिए, कहीं न कहीं अ, ये बात तो अ, तय है कि जब आप ना अ, कोई भी इंसान अपने माँ-बाप से अ, एक बार खुल के बातचीत कर ही ले, तो कहीं न कहीं अ, एक समय आता है, जब माँ-बाप भी उनको समझने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल सही है। अ अ, अपने मन के भाव को एक सच्चे और ईमानदारी के साथ अगर प्रकट किया जाए ना, तो अ, चीज़ें बिल्कुल सोच सुलझ सकती हैं, और संवाद माध्यम ही एकमात्र माध्यम है अ, जो आपकी परिस्थिति से समझ में तो बिल्कुल आ रहा है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप करियर च अ, शिफ्ट किए अ, और अचानक से आप मतलब स्पोर्ट्स से अ, यहाँ पर अ, अभिनय की दुनिया में आप आ गए। आपको क्या लगता है कि कभी भी कोई करियर स्विच करने के लिए अ, किसी मेंटर की गाइडेंस अ, आवश्यकता है?
हाँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी, बिल्कुल, अव कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा मार्गदर्शक भी मिलना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें यहाँ पे कहीं न कहीं अ, जो भैया थे उम, वो मेरे काम आए उन्होंने बताया और अ, अगर वो नहीं बताते उन पता ही नहीं चलता मुझे थिएटर के बारे में और शायद अगर व पता नहीं आगे पता चलता भी या नहीं पता चलता। तो बिल्कुल एक अ, ब ज़रूरी तो है और एक अच्छा मार्गदर्शक होना बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कुछ भी ज्ञान दे दे, क्योंकि ज्ञान तो हर कोई बाँटना चाहता है ना मतलब जिस जिसके पास नहीं है, वो भी ज्ञान देना चाहता है। तो बिल्कुल एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए आपके जीवन में। जी।
जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। और अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि मान लीजिए कि जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहें अ, उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान, अनुभवी इंसान वो आपको अ, सही दिशा ज़रूर दिखा सकता है। हालाँकि कहने के लिए आपके पास हज़ारों लोग रहेंगे जो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अ, मुफ्त की सलाह दे सकते हैं जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। अ, चलिए बात सही है बात सही है, तो अ अ, ब मुझे ये बताइए कि अ, तब से लेकर आज तक, आज आप खुद को किस जगह पे देखते हैं? क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं? आपने किस जगह पे अभी, अभी खुद को पाया है? कहाँ तक पहुँचे आप?
हाँ। बिल्कुल। <chuckles> हाँ। जी, बिल्कुल देखिए अ, मैं उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने आया और अच्छे से ग्रेजुएशन किया और मतलब एक ये कहें कि ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ाई, पढ़ाई नहीं लगती थी, क्योंकि ज मुझे जो करना था अ, वो करता था और ये कह लें कि प्रैक्टिकल वहाँ पे ज़्यादा था जिसमें मुझे मज़ा आता था, तो वो मैं वहाँ किया करता था। तो वो 4 साल मैंने मतलब बहुत ही मज़े से निकाले और फिर उसके बाद मैं अ, मतलब मुंबई आ गया और वहाँ पे बतौर अभिनेता कार्य कर रहा हूँ और अभी सही चल रही है ज़िंदगी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है। बहुत ख़ूब बहुत ख़ूब! अ अ, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और अ, हम शुभकामनाएँ ज़रूर रहेंगी कि आप और आगे बढ़ते रहें। अ, अब अ, ये समझने की कोशिश करते हैं आपसे क्योंकि अ, कहानी आपकी अ, काफ़ी दिलचस्प है, अब ये अ, जो आपका सफ़र रहा जहाँ से आप है ना अ, एक आपने मूवमेंट ली अ, एक आपकी स्कूल की जीवन की आपके जीवन में तो अलग-अलग क़िस्म के अ, सपने कह लीजिए, लक्ष्य कह लीजिए वो तो रहा ही है हमेशा से। तो ये बताइए कि इ ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको इस मुक़ाम तक लेकर आया?
जी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो यही था कि जो मैं मतलब मुझे पहले ये लगता था कि अ, सब कुछ ऐसा नहीं, अच्छे कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा है, तो सब कुछ वहाँ हो जाएगा। ऐसा नहीं है लेकिन अ, वो अ, जो 2 साल छोड़ के जो मैं निकला और मैंने सही डिसीज़न लिया अ, मैं उसे मानता हूँ कि मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा जिसकी वज़ह से एक ये कह लें कि अ, पूरी ज़िन्दगी पलट गई और उससे पहले कुछ और ही चल रहा था। और कि अलग ही एक एक दिशा थी जो कि वो पूर्ण तरीके से जो अ, कि दिशा ही बदल गई। अब कहीं किसी और ही अ, क तरफ निकल चुका मैं, उससे पहले कुछ और ही मेरी मानसिकता थी अ, और कुछ और ही रास्ता था। उम, लेकिन बीच रास्ते में मुझे एक अभिनय का रास्ता दिखा. तो मैं वो अभिनय के रास्ते में मुड़ गया। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। क्या बात है। अ अ, अब जब आपने कह ही दिया है इतनी सारी ब-बातें, तो आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि अ, ये जो अ, डर है, हर इंसान के जीवन में डर रहता है, किसी ना किसी प्रकार से अ, वो जूझ रहा होता है। उस डर को पार करने का क्या उपाय हो सकता है?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। देखिए अ, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो डर आपका है क्या, है ना? सबसे पहले आप आपको ये भी जो है आत्मचिंतन ज़रूरी है कि ये डर मुझे है किस चीज़ का।
जी।
मतलब जैसे अ, मेरे मामले में बताने का था और ये ये कह लें कि फैसला लेने का था। तो फिर अगर आप ये डर है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्या मैं वाक़ई दिल से करना चाह रहा हूँ, कि कि वाक़ई मेरा मन है। हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हों, है ना अ, हो सकता है आप राइटर बनना चाहते हों, हो सकता है आप जो है सिंगर बनना चाहते हों, या फिर किसी कोई स्पोर्ट्स में जाना हो। तो आप ये देख लीजिए, और फिर आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि फिर बिना सोचे-समझे अगर आपने रास्ता चुन लिया है, तो फिर देखिए य अ, बहुत ही अ, ये कह लें कि अ, संतुलन बनाना पड़ता है ना दिल और दिमाग में। दिल ने आपके कह दिया, अब थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल ये कीजिए कि यह वाक़ई अ, मतलब सही है करना, स सही मतलब कि मैं अ, करना चाहता हूँ या फिर सिर्फ़ हवाबाज़ी है मेरी। अगर आपको सही में करना, तो फिर अगला कदम उठाइए कि आपका क्या होना चाहिए। जो-जो भी फील्ड में हैं आप, उससे मतलब कि आपका उसमें पहला कदम क्या होना चाहिए। चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हों, तो आपको जो भी करना है, वो कहीं पे जाइए, कोचिंग लीजिए। और अगे अगर आपको गाना है, तो फिर उस हिसाब से आप गाना सीखिए, है ना, अभिनय करना तो उस हिसाब से आप अ, कदम उठाइए, रंगमंच कीजिए। तो इ धीरे-धीरे आप इस तरीके से जो है जो आपको करना है ये कह लें, ये डर अपने आप जो है गायब हो जाएगा।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हूँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, <smacks lips> मतलब जिस भी विषय में आपकी रूचि है और अगर अ, ब ब जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस भी विषय को लेके आपके मन में डर है, उस डर से भागने की वजाय उसका सामना करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अ, सही होगा, जैसा आपने बताया। और ओ वो कहीं न कहीं है ना, एक इंसान को एक सही रास्ता दिखा सकती है, और कहीं-कभार अगर अप अपनों से मदद ली जाए या बात-चीत की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अप अप बहुत बहुत बहुत सही तरीके से आपने बताया और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से अ, आपने अपने निजी अनुभव को साझा किया अ, किस तरह से आपने अपने डर को पार किया और देखिए अ, डर को आपने जिस तरह से पार किया उसका अ, परिणाम कहीं न कहीं बहुत खूबसूरत निकला। तो अ, ये आशा यही रखेंगे कि अ, ब आपसे दोबारा मुलाकात हो, ऐसे ही किसी अ, नए और रोचक विषय पे आपके साथ बात-चीत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी।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
जी, शुक्रिया।